なあお。
うーん。なんか、そろこは、あんまり、あの、き気にされたことはないですか？
実は、そこは取り組んでいないです。
ああ、そうなんですね、なるほど。なんか、美容室でトリートメントしてもらっても、結構なんか、になんか、1ヶ月、まあ、4週間ぐらい経ったらちょっとパサパサしてきたりってゆうのありますか？
うん。 うん。 もう、なんか、年齢も年齢なので
うんうんうん。
ちょっとすると、すぐパサついてます。
まあ、そうなんですね。なんかそれだったらやっぱり、よあの、さらにね、1万円かけるのってのもったいないですよね。
うーん。 そうなんです。
うーん、なるほど。
うん、なんか他のね、なんか、そう、髪のお金ばっかりどんどん上がってっちゃって、なんかほんとは、なんか、服とか
はい。 うんうんうん。
あと、まつげパーマとかもやってみたいし、あ、なんか、でもきりがないなと思って。
うんうんうんうん。

うーん、なるほど。うんうんうん。
うん。だんだん頻度が上がってきちゃって、今、い 1ヶ月半から2ヶ月ぐらいの間で、染めてるんですよ。
はい。 うーん。 ああ、そうなんですね。うん。ま、ちょっと白髪がね、増えるのってショックですよね。うん。うん。
うん。 で そうなんですよ。で、なんか痛まないのに、ひしひん染める頻度が上がっちゃったので、こうあまり傷まないように、それなりの場所で
あの、うん、うんうん。 うん。 あ、はい。 ああ、なるほど。
もう。で、あんまりそう、あまりなんか前ちょっと安い所にい行ったら、なんかぎっちりぎっちり染まっちゃって。
ほうなんですね。うん。 はい。 ああ、なるほど。うんうんうん。

うんうん。
しら、白髪って、ずっと、一生染めてた方がやっぱりいいんですか？なんか、ぬ ね。
うーん。うーん、どうなんでしょうね。 うん、なんか自分の希望というか、自分がこう、ロマンス・グレーにしたいなって思う時ってあるんですか？
いや、なんか、毎回行くたびに、えっと、この頻度でずっと通い続けなくちゃいけないのかなって、うっすら思ってて。でも、世の、あの、奥様方は
うん。 うーん。 うんうん。
どの辺りで こう、妥協するとゆうか、もうこのぐらいかなってなんか途中で、お婆さん達とかになると、みんなちょっと白髪になってきません？
うーん、うん。 うーん、なるほど。
なんか、ずっと染めてる人って
うーん、確かに。
なかなか、いいなくて、ふこの過渡期をみんなどう過ごしてるんだろうと思って。
うーん、なんかこう、やっぱ友達とかが
はい。
と、なんかちょっと、どうするかなみたいな感じで変わってくるんですかね。
なるほど。
うん。
うーん。ん。
周りの雰囲気とかなんですかね。
うーん。 そっか。 じゃあ周り、周りの雰囲気を見ながら
うんうん。
ホームケアも取り入れて取り入れつつってことなんですかね。
うんうん。 ああ、なんか美容室はね、行かなくてもいいんじゃないかなと思いますね。あの、普通に、カラーリンスだけで染まると思うので。
うん。 へ！ あ、ほんとですか？そんなに染まるんですか？
うん、うーん。 いや、だと思いますよ。ちょっと薄いグレージュとかだったらね、あの、ちょっとお洒落にも見えると思うし。うんうん。
ふ、ええ。 なるそうなんですか。いや、1回も試してなかったので、全然想像がつかなかったです。
うーん、なるほど、ま、確かに、試してみてね、どんな感じか、ちょっと試してみるのもいいかもですね。うん。
うん。とりあえず1回試します。へえ。え、もし、美容室でにの、金額が、ほんと、凄い下がったら
うんうん。 うんうん。
別の方にの、おしゃれに
うん。
お金が使えそうな気がします。
お、いいですね。なんに使いたいんですか？
<chuckles> あ、使いたいやつですか？そうですね、あの
うんうん。
アウターを
うんうん。
なんか、いいものに変えたいなって思います。
うーん、うんうん。
一番なんか、これから冬なので
うん。
なんか、一番外側の面積が大きいものをを、いいものに変えよ予算があったらなって思ってたので、そっち ここに、お金使いたいかなって、思います。
うんうん。 はい。 ああ、いいですね、うーん。なんか素材うん。
髪とはい、どうぞどうぞ。
ああ、どうぞどうぞ。